Ja. Guten Morgen. Ich grüße dich. Du, ich habe 'n totales Problem, ne? Ich habe so festgestellt, also, dass ich echt Schwierigkeiten habe, regelmäßigen Sport durchzuhalten, ne? Also, ja, ich komme kaum vom Sofa hoch. Ich würde sogar sagen, ich bin mittlerweile echt so 'n dickes Couch Potato geworden, vor allem jetzt zur Winterzeit. Also, da sitze ich viel lieber auf der Couch mit Chips und Fernsehserien, anstatt jetzt irgendwie auch mal irgendwie nach draußen zu gehen und mich zu bewegen. Also, selbst 10 Minuten, da habe ich überhaupt keine Lust zu, ne? Wenn dann wieder neue „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” kommen oder „Deutschland sucht den Superstar” das finde ich ja viel geiler und interessanter, als mich mal zu bewegen. Und ich stelle langsam fest, also, wenn ich auf die Waage gehe, ich habe irgendwie schon ich denke, so 110 kg habe ich bestimmt. Und also, das sieht weder ästhetisch aus, ne, noch ist es irgendwie auf Dauer gesund, denke ich. Aber irgendwie ich schaffe es nicht, diesen diesen inneren Schweinehund da zu aktivieren oder zu überwinden. Und ich weiß echt nicht mehr so, w wo mir der Kopf steht, ne? Weil ich fühle mich auch dadurch richtig so mies, ne?
Guten Morgen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, das verstehe ich. Also, m ich meine, gerade das, was du beschreibst mit dem Winter, ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass man dann echt nicht so große Lust hat, ähm, das Haus zu verlassen. Im Sommer ist das viel verlockender. Aber natürlich ist es schön, wenn man irgendwie 'ne Strategie findet, um sich doch zu bewegen. Aber wie ist es denn bei dir? Ähm, also, ich höre so 'n bisschen raus, jetzt mit dem Winter bist du sportlich überhaupt nicht aktiv?
Ne, also, ich würde sagen, die einstige Aktivität, die ist, äh, morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, von meinem Bett, ne, raus aus 'n Haus zum Auto
Mhm. Okay.
und dann halt im Büro zum PC und umgekehrt zurück, ne?
Ja.
Und das war's eigentlich auch schon so.
Okay, und hast du im Sommer denn so 'n bisschen so Aktivitäten, die dir dann eher Spaß machen?
Ja, also, ich mache zum Beispiel gerne Grill, ne? Da gehe ich also in Garten und setze da so Steaks auf mit vielen Salaten, dann kommen wir mit den Nachbarn zusammen.
Ja.
Ähm, das mache ich sehr gerne. Und da gehe ich auch manchmal tatsächlich so in den Laden, das ist so 10 Minuten, 1/4 Stunde zu Fuß. Mache da so 'n Spaziergang, hole das ganze Fleisch, die ganzen Soßen, all das. Also, da habe ich schon so hin 15 Minuten, zurück komme ich schon so auf so 'ne 1/2 Stunde mal am Wochenende, ne?
Ja. Ja. Ja, das ist ja gut, ähm, wir können ja schauen, welche Sachen im Winter f sich für dich vielleicht anbieten würden. Ähm, wäre das 'ne Option für dich mal so 'n Spaziergang zu machen im Winter, oder wenn wir jetzt ehrlich sind, bei dem Wetter hast du da einfach gar keine Lust zu?
Mhm. Ja, also, wenn wir da ehrlich sind, ich habe da überhaupt keinen Bock zu, ne? Weil das irgendwie kalt ist draußen, und irgendwie muss ich mich da ich habe sowieso, hm, wenig Motivation, mich da irgendwie körperlich zu bewegen, ne?
Okay.
Und dann noch so im im Kalten also ich habe auch überlegt, was könnte ich denn überhaupt so für Sportarten machen, was würde mir einfach so Spaß bringen?
Ne.
Und ich könnte Go-Kart fahren, ne, weil da kann ich sitzen.
Ja.
Aber ich bin irgendwie mittlerweile da ich passe da ich habe es mal versucht, aber ich passe da kaum in diesen Stuhl rein. Das ist dann nur noch be unbequem. Ich habe da überall so Schmerzen gehabt, irgendwie. Und das war jetzt nicht so die beste Idee von mir, ne?
Mhm. Okay. Ja, ne, dann, äh, fällt das ja so 'n bisschen jetzt raus mit diesem Spazieren im Winter, weil bei sowas ist ja immer wichtig, dass das auch, ähm, zu einem passt beziehungsweise man da irgendwie 'ne Freude dran finden kann, weil sonst bringt das halt nix dann das hilft ja nicht so viel mit der Motivation, ähm. Ich habe so 'n bisschen 2 unterschiedliche Ideen für dich. Das eine ist, könntest du dir vorstellen, zu Hause so 'n bisschen Sport zu machen, weil es gibt ja so ganz tolle YouTube-Videos auch mit verschiedenen Trainern, und wenn man da jetzt mal ein paar Hanteln hat- das ist ja auch sehr kostengünstig, sich sowas anzuschaffen- kann man da schon sehr viel machen. Kannst du dir das vorstellen?
Hm. Also, so mit Hanteln arbeiten. Du meinst so quasi mit Gewichten für die Arme und so?
Ja, genau, weil, ähm, es gibt natürlich auch Sachen, die man ganz ohne Geräte machen kann, so aus diesem Yoga-Pilates-Bereich, aber ehrlich gesagt ist das sogar 'n bisschen anstrengender als die Hanteln, gerade wenn man etwas mehr wiegt, weil dann hat man ja sein ganzes Körpergewicht. Und wenn man dann, äh, stattdessen so Hanteln hat, die irgendwie 5 oder 10 Kilo wiegen, da kann man, schon viel machen und es reicht ja klein anzufangen, weil es gibt ja diese Videos, die sind teilweise 10 Minuten lang.
Mhm. Also, puh, ich habe damit ehrlich gesagt noch nie Kontakt gehabt. Ich habe, äh, sowas schon mal natürlich im Fernsehen gesehen, ne?
Mhm.
Irgendwie, wie die da so Fitnessübungen machen, mit Hanteln arbeiten. Aber ich war so generell muss ich zugeben. Ich war schon immer so eine faule Socke ne? P immer eher so Konsolen gespielt oder PC-Spiele. Oder halt abends, ne, die Beine hochgelegt und dann Fernsehserien geschaut. Also, echt so 'ne so 'n klassisches Ca äh, Couch Potato, ne, mit Chips, mit Cola, am besten noch Eis dazu. Und dann einfach nix machen und dann stundenlang so am Wochenende, irgendwie Fernsehen schauen oder 'n Film, ne, Serien. Das ist so der Klassiker bei mir.
Ja. Ja. Ja.
Ähm, ja, also, vielleicht, k ich glaube, ich bräuchte am Anfang, vielleicht irgendwie so 'n Coach oder sowas. Also, jemanden, der mir s mal so richtig in den Arsch tritt, ne?
Mhm. Ja gut, wenn du sagst, du glaubst, du schaffst das halt nicht alleine mit dieser Überwindung, dann wäre es, äh, vielleicht schlau, was zu haben, wo man einmal die Woche hingeht. Also sei es irgendwie, man meldet sich im Fitnessstudio an und hat da wirklich dann so 'n Trainer vom Studio, mit dem man sich einmal die Woche trifft, weil dem kann man dann ja auch nicht so leicht absagen. Also, da fühlt man sich ja dann unangenehm durch diese Hürde.
Ja, und kann der nicht vielleicht zu mir kommen?
Das gibt's sicher auch. Das ist dann wahrscheinlich aber 'n bisschen kostspieliger. Ich weiß nicht, ob wenn das finanziell für dich möglich ist, gibt es das definitiv.
Hm, also ich weiß gar nicht, wie teuer sowas ist. Ist sowas überhaupt teuer, oder?
Äh, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Ähm, ich weiß, dass es im Fitnessstudio so Menschen gibt, die sind nicht so teuer, aber ich denke, jemand, der wirklich zu einem nach Hause kommt, das wird sicher 'n Aufpreis sein.
Mhm. Also ich glaube, ich würde dann eher so 'ne Fitnesstrainerin bevorzugen. Das würde mich wahrscheinlich mehr motivieren.
Ja. Ja, und was es vielleicht auch noch gibt, ähm, also, äh, da kommt's ja so 'n bisschen auf den Hausarzt an, aber
Mhm.
es wäre vielleicht auch 'ne Überlegung, äh, mit 'nem Hausarzt darüber zu sprechen und ihn zu fragen, ob man mal für 'n paar Wochen 'ne Physiotherapie verschrieben bekommt. Dass man da einmal die Woche hingeht. Das sind ja wirklich auch Experten. Ähm, weil dann ich weiß nicht, ob wenn du jetzt natürlich super gesund bist, dann wird der Haupt Haut äh, Hausarzt das nicht verschreiben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt: „Okay, ähm, man hat 'n bisschen Knie oder Rückenprobleme“ oder so, dann, ähm, macht das ja wirklich Sinn, weil die Bewegung beugt diesen Dingen ja vor.
Mhm.
Und dann könnte es halt sein, dass du sogar sogar sowas verschrieben bekommst. Dann hast du, äh, ja 'ne qualifizierte Person, die dich da 'n bisschen einführt und begleitet für 'n paar Wochen.
Und durch so 'ne Physiotherapie, da würde ich auch irgendwie abnehmen und dann auch irgendwie so Sportübungen an die Hand bekommen, oder wie?
Ähm, ja, also auf Physiotherapie sieht oft so aus, dass man dann mit diesem Physiotherapeuten eben, äh, ein Training macht, äh, einmal die Woche. Ähm, natürlich nimmt man nicht ab, nur weil man sich jetzt einmal die Woche bewegt, aber man hat die Chance, wieder so 'n bisschen in diese Bewegung reinzukommen und das sind Leute, die kennen sich wirklich aus, die dann individuell mit einem arbeiten. Und ja, wenn man dann noch so 'n bisschen seine Ernährung umstellt, vielleicht auf die Cola verzichtet oder so, dann kann das halt durchaus sein, <chuckles> dass man abnimmt. Ja, also
Mhm. Oh und das auch noch?
Ja, also
Hm, also ich mag echt so t Vanillecola zum Beispiel, ne? Das ist so eines meiner Lieblingsgetränke. Dazu so 2 Eiswürfel. Also, puh, echt da, also ich trinke da bestimmt so 2 Liter am Tag, ne?
Ja. Ja, das hat sehr, sehr viele Kalorien. Ähm, und man muss ja auch nicht dann quasi so ganz oder gar nicht drauf sein. Man kann ja sagen, abends gönne ich mir da ein Glas mit meinen 2 Eiswürfeln und genieße das. Aber gut, wenn man jetzt so ein, 2 L Cola trinkt, das sind natürlich sehr viele Kalorien, das ist, wenn man abnehmen möchte, nicht so ideal.
Mhm. Mhm, Mensch, also, das klingt ja echt anstrengend für mich alleine schon, ja, Physiotherapie einmal die Woche. Also, das würde ich das würde ich vielleicht noch hinbekommen, ne? Wobei so 'ne Fitnesstrainerin, die zu mir nach Hause kommt, also das wäre so das wäre ideal, muss ich sagen.
Ja.
Und vielleicht irgendwie ja, vielleicht kann die auch gleich so Ernährungsberatung machen oder so, die die man ja, wo sie mir vielleicht so 'n Essensplan zusammenstellt, was ich essen kann und was ich essen darf und so und wo mir s wo sie mir echt so vielleicht auf die Finger schaut, was ich da überhaupt so zu mir nehme, ne, dass ich da vielleicht so 'n bisschen, ja, so 30, 40 Kilogramm, äh, mal verliere, weil ich glaube, das wäre schon schon besser für mich, ne?
Ja, ich äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich gut ist für die Lebensqualität, weil dann natürlich die Bewegung auch viel leichter wird, ähm, weil man weniger Druck auf den Knien hat, die Kondition, ähm
Ich habe tatsächlich so Knieschmerzen im linken Knie habe ich gemerkt.
Ja.
Das irgendwie äh, also, ich glaube, das könnte auch vielleicht so an meinem Gewicht liegen, ne, und und dieser mangelnden Bewegung. Das irgendwie vielleicht so die Gelenke verschleißt sind oder so. Also, einmal hatte ich das so, ne, als ich von der Couch aufgestanden bin, da konnte ich das gar nicht bewegen, ne? Ich dachte: „Oh, wahrscheinlich ist nur eingeschlafen.” Und dann ging das irgendwie so 5 z bis 10 Minuten und dann wurde ich schon ‘n bisschen aufmerksam. Das war schon kurios, ne?
Ja, aber das wäre halt wirklich was, wo man mit ’m Hausarzt drüber sprechen kann. Also, auch grade, wenn man sagt: „Eigentlich wünsche ich mir halt schon 30, 40 Kilogramm abzunehmen“, also, da gibt's halt wirklich Experten, sowas wie Ph äh, Physiotherapeuten, Ernährungsberater oder vielleicht sogar schon den Hausarzt, der so ’n paar gute Tipps, ähm, geben kann, weil ich glaube, wenn man wirklich so ’n Projekt hat, dann ist es natürlich cool, ’ne Fitnesstrainerin oder ’ne Physiotherapeutin zu haben, also wirklich jemanden, der einen begleitet und da so ’n bisschen mit dem richtigen Kurs hilft, ähm, damit man auch dranbleibt.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht. Ich denke so, vielleicht könnte der mir auch so ’ne Kur vorschreiben, irgendwie in so ’nem geilen Hotel, so für 6 bis 8 Wochen. Da müsste ich auch nicht zur Arbeit fahren. Könnte da einfach auch so die Zeit, äh, ja, verbringen, vielleicht auch mit Pools und so, mit gutem Essen.
Ja, also, da gibt's dann ja auch so Sachen, wo es dann viel so Fitnesskurse gibt in diesen ähm, ja, in diesen Rehas oder Schwimmen. Also, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, äh, ’ne Option ist, wenn du da was für deine Gesundheit tun möchtest, dass man da dann ’n paar Wochen geballt den Fokus darauf hat.
Ja. Ja, das sind ja, also echt coole Ideen. Vielen Dank dafür. Ich werde mich da mal dran machen, das umzusetzen.
Ja, gerne. Viel Erfolg.
Ich danke dir. Tschü